Да, у меня была швейная машинка, которая как-то вот нам от бабушки досталась, знаешь, такая вот, э, я не знаю, может быть, "Зингер" она называлась или нет, или похожая на неё.
Мгм. Ну, она, э, это, от электричества работала или от это от мускульной силы?
Н нет, она работала, вот 1 машинка, которая у нас была, она работала, э, просто от ног. Ты ногами там педальку болтаешь и <chuckles>
Мгм. Понятно. То есть это суровая машинка.
Суровая! <laughs> Но я бы назвала её очень хорошей, она такая качественная, у неё хорошие швы.
Ну, конечно, конечно. Ну, в плане того, что если сравнивать с современными. И насколько твоё мастерство в, э, плане владения этой машинкой продвинулось? То есть могла бы ты взять и что-то, просто пользуясь, э, отрезом ткани, из этого отреза соорудить, э, одежду там по запросу?
Но смотри, э, сама лично я вот с сконструировать одежду я не могла. То есть, э, мне нужно, ка было, какую-то вышивку. Вот если есть вышивка готовая.
Кало если бы те дали, то ты бы смогла, да? М, по лекалам, м, там отрезать ткань.
Да, ну, не ну, я не у знаешь, есть разница, вот смотри, есть разница. Э, есть люди-закройщики, которые умеют раскраивать на ткани. Они могут даже, м, не чертить какую-то выкройку, они могут просто тя замерить и сразу на ткани начертить. Я так не умею.
Ага. Да-да. Да, да. Мгм. Ну, хорошо, а если б те дали все детали, уже вырезанные, ты бы могла их соединить в полноценную одежду?
Да да. Ну, конечно, а что там сложного сшить, когда у тя есть все детали? Там несложно. Ты просто понимаешь, какой здесь шов нужен, а, тебе нужен ещё оверлок, либо оверлочная с строчка, чтобы край, э, вот этой ткани, когда ты з проши ты про сшиваешь, да, деталь. А тебе же ещё надо сверху соединить. Ом, э, э, так, обме обметать называется ещё в простонародье. А. Да да, чтобы ткань не расползалась. Вот, кстати, у меня была в чём проблема: у меня не было вот этой оверлочной строчки, и у меня не было
Ясно, ясно. Да. Да, обметать края. Мгм. И как ты без неё обходилась?
А, ты оставляешь чуть-чуть, э, м, ткани побольше, и заворачиваешь шов, и ещё раз прострачиваешь внутрь, как бы.
Ага! Ага, то есть оверлок, он вовсе не необходим для того, чтобы сделать одежду?
Нет, он необходим, с ним гораздо проще, у тебя т не такие толстые швы будут. Э, тебе легче будет, э, с тканью там работать, с любой. Ты же не всю ткань можешь так хорошо завернуть. Вся ткань вот лёгкая, например, как шёлк
Ага! Ясно. Ясно.
она так не сворачивается легко. Она такая вот струящаяся, с ней сложнее работать.
Мгм.